Il y a maintenant 1 mois et 1/2 j'ai participé, heu, à des semi-marathons, heu, je dis: «des» parce que j'en ai fait 2 d'affilée sur 2 week-ends d'affilée et heu, bah, ça m'a permis de me rendre compte, heu, réellement qu'effectivement je n'avais plus 20 ans et en fait, heu, c'est des choses, heu, voilà, c'est ces petits défis sportifs, heu, de notamment de course à pied, de choses comme ça, c'est, bah, c'est ce que j'aime faire et j'ai envie d'en faire de plus en plus, heu, parce que, ben, je fais pas mal de sport et c'est vrai que ça me met un peu des, bah, des challenges et des, voilà, des des défis, j'adore ça. Maintenant, heu, bah, c'est vrai que je me rends compte que plus je pousse un petit peu, heu, la barre haute, heu, plus, en fait, heu, derrière, ça crée une espèce de surcharge chez moi ou, en fait, j'ai de plus en plus de mal à récupérer, heu, derrière aussi ces évènements-là, il y a un entraînement régulier, heu, bah, qui me fatigue à la longue et en fait, heu, bah, voilà, j'aimerais bien, heu, malgré tout réussir, si tu veux, à maintenir un rythme où je fais du sport, où j'ai je progresse ou je vais pouvoir continuer à m'inscrire à de tels événements et en même temps ne pas me sentir complètement cassé et mettre, heu, voilà, heu, 2 semaines avant de m'en remettre si tu veux. Donc, heu, je sais pas si tu as quelques, heu, pistes à proposer éventuellement, heu, pour ça?
Bien sûr. Ouais. Oui, bah, écoute, je comprends effectivement, heu, que tu te poses un petit peu des des questions, hem, par rapport à ça hein? C'est tout à fait normal, et que surtout que tu veuilles, heu, bah, un peu, heu, changer la la tendance? Alors est-ce que tu pourrais me, bah, me me confirmer si ça ne concerne que le sport ou si, heu, d'autres types, on va dire, d'activités, hem, te font ressentir ça?
Bah écoute, heu, non, c'est une bonne remarque, c'est vrai que, bon maintenant moi, je je sors quand même moins qu'avant en termes de de de sortie, heu, dans la semaine ou même le week-end. Hein, j'ai, heu, je me suis un petit peu rangé de ce côté-là. Je préfère rester là, tranquille à la maison ou quand je sors, je vais je vais pas faire de folies, je vais pas rentrer très tard. Donc finalement en fait, là où je vais me pousser physiquement, ça va vraiment, heu, être en lien, heu, avec le sport. Évidemment, heu, c'est un tout parce que derrière souvent, bah, voilà, je vais je vais bosser le lendemain, heu et et ça ça m'empêche par exemple, plutôt que de faire une une grosse nuit, je vais je vais être obligé de me lever un peu tôt et de d'aller travailler et du coup ça me ça me limite parfois dans ma dans ma récupération, heu et pour autant, je continue et je pousse un peu la chose en retournant m'entraîner, heu, dans une logique, heu ben, de de progression, j'essaie de suivre tu es si tu veux un un programme d'entraînement assez poussé. Et heu, et du coup, j'essaie de m'y tenir et ouais, c'est vrai que la cadence, elle est c assez élevée et et c'est surtout, ouais, à travers le le sport que je vais je vais me fatiguer de plus, ouais.
Bien sûr. Ouais, je comprends, ouais, effectivement et hem, là, où tu as parlé justement de de récupération, hem, c'est c'est quelque chose que tu soulignes et qui qui est important, parce que, hem, justement, ce que je voulais te suggérer, c'était un petit peu de revoir, hem, bah, tu sais, quelles sont, heu, on va dire tes, mmh, tes routines. Est-ce que, hem, bah, déjà, heu, en termes de d'état d'esprit, que ce soit, tu sais, le stress, heu heu l'anxiété et cetera aussi, heu, est-ce qu'au niveau du sommeil, tout se passe bien? Est-ce qu'il y a peut-être, hem, tu vois des particularités qui, selon toi, expliqueraient un petit peu tout ça?
Mouais. Bah, écoute, hem, effectivement, hein, heu, c'est vrai que tu cibles un petit peu le la situation. A le sommeil, je pense que j'en manque, hein, je fais des nuits trop courtes, heu, ça c'est sûr, entre 6 et 7 heures, en moyenne, heu, en termes de de stress et d'anxiété, ouais, bien sûr, que ça m'en génère aussi puisque, heu, dans une logique, heu, où j'ai envie de tout faire, en fait, heu, parfois, j'ai un peu, heu, bah, l'agenda qui est bien rempli. Je me stresse de finir certaines choses un peu en urgence, pour pouvoir être libre et aller m'entraîner le soir, par exemple, heu, derrière, heu, bon, heu, j'essaie aussi quand même, heu, bah, de de passer un peu de temps avec ma compagne, évidemment, pour, heu, bah, pour heu voilà bah, qu'on on j'ai aussi envie de passer des moments avec elle et et puis elle aussi, elle m'en demande. C'est vrai que parfois, j'avoue que ça, heu, que ça génère quelques conflits, parce que j'ai tendance à passer un peu trop de temps, heu, bah, hein, plutôt que voilà, passer, du, mmh, du temps avec elle, je vais aller parfois m'entraîner à jusqu'à tard le soir et finalement, heu, ça m'arrive de de rentrer, heu, quand quand j'ai pas le choix, hein, je me je rentre à 22:00-22:30, parfois des entraînements et et je mange tard et elle, elle va déjà au lit et que moi, voilà, je bah, au final on se voit presque pas, tu vois? Donc, heu, oui, ça ça génère quelques tensions et bon, c'est vrai que parfois je devrais peut-être, faire un petit peu plus attention, heu, et <chuckles> à moins, heu, voilà, faire en sorte que ça empiète sur notre, heu, bah, notre vie privée. Mais bon, c'est j'avoue que c'est un peu le, mmh, le but de suivre, heu, cette, heu, cette routine et et être discipliné et parfois c'est vrai que c'est c'est pas évident, ouais.
Mmh mh. Bien sûr, ouais. Oui, totalement, hein. C'est c'est pas toujours facile, hein, de toute façon de trouver, heu, l'équilibre, hem, bah, dans dans tout ce qu'on qu'on fait donc, heu, c'est c'est totalement normal, heu, d'être confronté, heu, à ce genre de de situation et heu, en tout cas, on on sent que tu as envie de de le trouver cet équilibre-là. Mais est-ce que tu pourrais me dire du coup si, heu, aujourd'hui, ton emploi du temps, en tout cas les journées que que tu mènes, heu, te permettent, en fait de, mmh, heu, ve revoir un petit peu on va dire ton organisation? Dans le sens où, heu, tu pourrais par exemple, hem, avancer, heu, tes heures, heu, les heures pendant lesquelles tu ferais du sport? De façon, tu vois, à un petit peu, hem, bah, te permettre de d'être, heu, libre, heu, davantage, heu, le soir, peut-être de te coucher plus tôt et en fait, ça créera ça créera, on va dire une sorte, hem, ça ça sera un effet en cascade et donc, heu, ça améliorera en fait, finalement la suite de de ta journée et de ta routine. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ça?
Ouais. Ouais, ouais, c'est une très bonne réflexion, hein, heu, effectivement quand tu me le dis, je prends un petit peu de recul. C'est vrai que j'ai tendance à, mmh, à pas forcément condenser tout mon travail, heu, voilà, dans une seule et même journée. Ça m'arrive aussi, par exemple, d'aller le midi, heu, ça m'arrive même souvent, hein, d'aller voir des amis, heu, pour manger avec eux le midi. On traîne un petit peu et c'est vrai que souvent, bah, du coup, je vais finir plus tard le boulot, aller à l'entraînement plus tard et et c'est vrai que c'est vrai que c'est pas voilà, forcément, heu, enfin, s en tout cas, ça pourrait être mieux organisé. Donc ça c'est sûr, heu, les entraînements, c'est vrai que ça prend quand même du temps, hein, malgré tout. Donc, heu, c'est pas évident de de tout, heu, gérer. Là où je me dis peut-être qu'éventuellement, heu, une petite un petit changement peut-être in intéressant, ça va être, heu, tout simplement sur mon rythme, heu, je je m'entraîne beaucoup et parfois tu vois, je me demande si je m'entraîne pas un peu trop. Si je suis aussi fatigué, c'est qu'il y a un déséquilibre, hein, heu, bah, entre, heu, bah, l'entraînement et la récupération et finalement, au bout d'un moment, heu, si j'atteins ces ces limites-là un petit peu en termes de fatigue, c'est probablement aussi des signaux comme quoi je vais trop loin et bah, au final, en fait, tout processus de d'entraînement, heu, en fait, il il est presque contreproductif. Si on est trop fatigués, qu'on récupère pas assez et qu'on est en surentraînement, en fait, on a beaucoup plus de chances de de se blesser et et ça sert plus à rien, on progresse plus en fait et c'est un peu ce que je ressens aussi, heu, bah, ces dernières semaines. Donc, heu, pourquoi pas aussi peut-être, heu, diminuer, par exemple enlever 1 ou 2 entraînements dans la semaine. Peut être, heu, une éventualité.
Mmh mh. D'accord. Oui. Beh, c'est vrai que, heu, ça ça te permettrait de gagner du temps, hein. Vu ce que tu ce que tu m'expliques, hem, ç ça pourrait effectivement, heu, t'aider. Parce que c'est vrai que l'important, c'est de d'écouter aussi un petit peu son son corps, son son ressenti et comme tu l'as si bien relevé, c'est vrai que si aujourd'hui, tu, beh, tu ressens cette fatigue et le besoin finalement, heu, un petit peu de d'apporter du changement à à ta routine. Bah, c'est c'est effectivement le signe que, oui, heu, il il y a il y a il y a quelque chose qui se passe en toi et qui, heu, qui justifie ça. Alors, hem, donc tu parlais de de peut-être réduire un petit peu, heu, l'activité? Hem, est-ce que, heu, bah, aujourd'hui tu as des impératifs particuliers? Est-ce que tu te sens peut-être, hem, capable de revoir un petit peu, heu, bah, l'organisation de ta journée type? Et heu, essayer de t'organiser, heu, d de façon à ce que finalement, bah, tu trouves l'équilibre qui te semble le plus juste entre le travail, la maison, les activités et heu, de cette façon là, commencer, tu vois doucement. Voir un petit peu si, hem, ce nouveau heu, cette nouvelle organisation, heu, a des effets sur toi et si oui, bah, pourquoi pas, hem, tu sais? Augmenter un petit peu, hem, la mmh, alors, pas pas la charge, c'est pas le terme, mais en tout cas, augmenter un petit peu la la distance, on va dire que tu prends avec le sport, sans pour autant t'en couper complètement. L'idée, c'est pas forcément non plus de te frustrer, mais en tout cas, te permettre de, heu, prendre du temps pour toi, heu, t'accorder des pauses, heu, des moments un peu plus calmes.
Mmh mh. Mouais. Ouais. Ouais, ouais. Non, bien sûr, hein, heu, bah, c'est hyper, heu, pertinent ce que tu dis et c'est vrai que ça fait sens là actuellement, heu, je pense que, ouais, il est temps de revoir un peu les choses, du moins mon organisation, heu, ma relation vis-à-vis du sport qui finalement, heu, elle est un petit peu trop heu, trop intense en ce moment. Je pense que pour garder un bon équilibre, heu, c'est vrai qu'il est certainement temps de prendre un petit peu de, bah, de temps de repos tout simplement, diminuer un petit peu les entraînements. Heu, de manière aussi ben, à ce moment-là, je vais pouvoir profiter de d'autres moments, me changer les idées, me reposer avec ma copine, faire des d'autres activités, effectivement. Heu, ça me ça me permettrait peut-être de bah, déjà de mieux récupérer et puis de rentrer dans un équilibre un peu plus un peu plus sain en fait tout simplement, hein. Heu, c'est vrai que ma, mmh, ma dernière compétition que j'ai faite, heu, donc, heu, voilà, le semi-marathon, je l'ai fini dans un état, heu, assez laborieux, hein, heu, pour pas dire que j'ai fini sur un brancard à l'infirmerie, heu. Parce qu'en fait mon mon corps il a littéralement dit: «Stop» heu, à quel ki quelques kilomètres de l'arrivée. Alors que j'étais, heu, super bien préparé et et pourtant, heu, bon, bah, il y avait au il y a rien qui me laissait, heu, ben, présager de ce qui allait se passer et pourtant, heu, c'est arrivé. Ça c'est tous les signes, heu, au, heu, en tout cas, heu, s mmh, d'après mon kiné aussi hein, que, mmh, je pousse le bouchon un peu trop loin. C'est vrai que le le corps ça a besoin de bah, d'être entraîné progressivement et quand c'est trop intense et qu'il y a pas assez de repos, heu, voilà, ça finit comme ça, ça finit comme ça.
Mmh mh. D'accord. Ouais, tout à fait. OK, ouais, non, mais c'est vrai que ce que tu décris, heu, bah, oui, heu, je je le comprends, hein! Et heu, en tout cas, heu, voilà, on voit que tu as tu as tu as une certaine volonté, s'il y a même d'autres, hem, s sujets, d'autres postes sur lesquels tu peux travailler, tu vois? Ça peut aussi être, bah, en fait, tout ce qui est lié, hem, on va dire à ton hygiène de vie, si par exemple bon bah, heu, tu sais, tu consommes, heu, de l'alcool, heu, si tu t'hydrates, heu, suffisamment, heu, si tu fumes, tu vois? Tout un un un ensemble de facteurs qui font que, bah, c'est vrai, avec le temps, heu, voilà, le le corps a besoin parfois un petit peu plus de d'une routine différente, en tout cas. Et puis, hem, tu sais, n'hésite pas, si tu vois que c'est une sensation qui qui persiste à ne pourquoi pas faire un bilan, heu, un bilan médical aussi, hein, parce que ça peut peut-être aussi venir d'éventuelles carences. Donc, heu, tout ça mis ensemble, je pense que tu pourrais effectivement trouver la cause, hem, de la fatigue que tu ressens et trouver des, mmh, des moyens d'améliorer ça, en tout cas.
Mmh mh. Ouais. Ouais, tout à fait, hein. Non, mais tu as bien mis le doigt sur quelque chose, puisque effectivement, j'ai un vrai problème d'hydratation, ça je je le sais et je vais, heu, je vais bosser dessus et heu, voilà, si effectivement ça va pas mieux, dans ce cas-là je bah je prendrai rendez-vous chez le médecin et puis heu, on fera on fera un bilan, comme ça. En tout cas, heu, je te remercie énormément pour, heu, bah, tes précieux conseils et puis ton écoute active, c'était vraiment très sympa. Merci beaucoup.
Avec plaisir, n'hésite pas si besoin.